Guarda, uhm, ti dico la verità, non lo noto, e e ti spiego anche per quale motivo: perché, ehm, almeno non con le persone con la quale comunico, ehm, ehm, giornalmente, no, come per esempio: le mie migliori amiche, o amici, piuttosto che i miei genitori; perché comunque, quando io e mio marito torniamo in Italia, ci sono talmente tante cose da dirsi che, uhm, questo, uhm, "cambiamento," tra virgolette, appunto, io mhmm, ecco, personalmente non lo sento, però capisco quello che intendi, nel senso che, uhm, a volte e immagino, se io fossi rimasta in Italia, ehm, avendo questa comunicazione aperta 24 ore su 24, magari con le mie amicizie, poi si arriva m a vedersi di persona, e a non avere niente da dire. Quindi, sicuramente credo che sia una possibilità e succeda a molte persone, allo stesso tempo, non è una cosa per la quale io posso insomma, mi posso lamentare, perché personalmente non non noto che mi succede, ecco.
Mh-mh. Okay. Mh-mh, okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh, giusto. <chuckles> Okay, quindi, uhm, da un punto di vista, magari, anche di esprimere, quelli che sono i propri sentimenti, credi che, mhmm, parlando di social, magari ti faccio ti t mhmm, questo esempio, così, uhm, mi puoi dire anche la tua opinione. Ci sono tantissime persone che, magari, sui social, uhm, Instagram, Facebook eccetera, eccetera, vanno a condividere, quelli che sono dei pensieri personali rivolti a determinati, uhm, familiari. Possono essere figli, possono essere, mhmm, genitori no, no, no, no, non pensieri positivi, diciamolo così, dei pensieri positivi verre veramente. <chuckles> No, no, c'è c'è c'è ovviamente anche quello, però, parlando di linguaggio in questo senso d'amore, ecco. Uhm, e quindi ci sono magari ehm, il fatto di dire, mhmm: "Lei è la mia mhmm, la miglior mamma che ci può essere, eccetera, eccetera, ecce" e quindi questo è una dimostrazione, magari non solo al genitore stesso, ma a tutti quanti. Cioè, è una una porta che si spalanca sul mondo, come dire, faccio l'esempio, il figlio dice della mamma questo, questo e questo, quindi positività; però, magari all'interno della casa questo amore non si respira, okay, tu in questo senso, cosa ne pensi? Perché sei arrivata a tanto? Magari di voler dimostrare agli altri, ma fondamentalmente all'interno della della casa non è così.
Mh-mh. Sì. Okay, intendi le le frecciatine, diciamo. Ah, okay, oka oka oka oka okay, io <chuckles> io partita subito col piede di guerra, okay. <chuckles> Eh, eh. Sì. Sì, sì. Sì. Mh-mh. Okay.